Hơn nữa thì, à, cũng nên đánh giá cả các các cái kiến thức thực tế nữa, thay vì chỉ đặt nặng về lý thuyết á, thì bây giờ các bạn ấy có rất là nhiều các cái cơ hội để thực hành, thì bây giờ mình cũng có thể kiểm tra các cái kỳ thi thực hành nữa, chứ không chỉ tập trung vào lý thuyết. Mà lý thuyết thì ở Việt Nam thì với cái hệ thống giáo dục Việt Nam thì cái lý thuyết nó rất là nặng nề và, kiểu như, khiến cho mọi người rất là dễ bị mệt mỏi, ừm.
Ừm. Đúng rồi, ừm. Đúng rồi, chính xác. Ừm, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, nâng cao cái việc học thực hành lên ha ừm. Ừm, ừm, mình nghe, đúng, chính xác luôn, đúng rồi, phải, a, phải thuộc lòng ha, mà phải thuộc lòng nhiều khi mười mấy, 20 bài thì làm sao mà thuộc nổi, mà bữa nay có thuộc thì chưa chắc gì ngày mai nó thuộc nữa, tại vì nhiều khi ăn cơm xong nó quên luôn cũng hông chừng nữa, đúng hông? Ừ, đó.
Ừm. Chính xác, ừm. Đúng rồi, <laughs> chính xác, chính xác. Cái đấy khó nói lắm, <chuckles> mình trải qua thời sinh viên, thời học sinh rồi thì mình biết, nhất là những cái môn như là Mác-Lênin hay là lịch sử, trời, trời, trời, thôi chịu, không học nổi, học học hôm này nó ra hôm sau à. <chuckles>
Khó nói lắm, ừm, kỳ nhất là mấy cái môn mà, kiểu giống như là, triết lý đó. Trời ơi ừ, ôi, triết lý là rồi vô học là coi như là ừ, học mà là phải tập, mà bây giờ có tập trung cũng khó lắm, tại vì cái đó là triết lý thì bạn phải hiểu, thật sự hiểu thì nó mới ngấm vô đầu thì mới nhớ được, chứ còn mà học học học miệng là mình thấy nó cũng hên xui lắm, kiểu, ờ, tùy theo ý thức của mỗi đứa với tùy theo cái não của nó thôi ha, rồi, ừm.
Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. OK. Ờ. Ờ. Đúng rồi. OK, cảm ơn bạn rất là nhiều về những cái chia sẻ ngày hôm nay, ờ, mong rằng là trong tương lai thì cái việc thi cử với các bạn á thì nó cũng sẽ bớt áp lực hơn, và, kiểu như, sẽ có nhiều cái sự cải tiến trong cái hệ thống giáo dục để các bạn có thể học hiệu quả hơn.
Rồi. Ừm, ừm, mình vậy nha ừm, ừm. Đúng rồi, chính xác nha. Rồi, đúng, đúng, đồng ý ha, rồi, rồi, mình cũng rồi, mình cũng cảm ơn bạn vì những cái chia sẻ ngày hôm nay ha, rồi, chúc bạn một ngày tốt lành nha. Rồi, rồi, bye bye ha, rồi.
Ừm. OK, cảm ơn bạn, chúc bạn một ngày vui vẻ nhá! Bye bye, bye b